Ikuwento mo naman kung paano nagsimula ang iyong paglal paglalakbay sa pag-aaral mo.
Hmm. Bale hindi ako ka'gad nakapag-aral ng, ano, ng college kasi sobrang hirap namin noon. Kailangan ko na talagang magtrabaho, sobra-sobra talaga, as in, yung yung talagang to the point na, like, ang pinakamatagal naming, ah, hindi kumain, tatlong araw. Hmm.
Mhm. Ah, gano'n ba? Hmm. Ay, talaga ba? Grabe naman ‘yan.
Oo, tatlong, mm, tatlong araw hindi kumakain. Tapos, ah
Mm, eh, bakit naman ganoon?
eh, kasi nawalan nga ng ano, trabaho yung tatay ko. Eh, nagkaroon kasi seaman kasi ‘yon, tapos na nagkaroon ng age limit yung mga kumpanya dati ng ano, mm. Tapos, ‘di, parang dahil nga hindi sila ma marunong mag-ipon, ayun, hindi kami napag napag-aral ng ano, ng college. Oo, tapos eto, ‘di, fast forward tayo, 2 na yung anak ko. Hmm.
Mm. Hmm. Oo. Okey. Mm, nakakalungkot naman. Mm. Mm.
Dalawa na yung anak ko, ginawa, ah, nung 'yong, ah, tatay ng, ah, ah, bunso ko, pinag-aral ako, mm.
Ay, ang galing naman, maigi naman, at, ah, naya na napag-aral ka ng, ah, asawa mo. Eh, ngayon mm.
Mm. Tapos, ah mm. Hindi nama hindi naman kami mag-asawa kasi ano lang kami parang co-parent, gano'n. Ang nangyari, ganito, um, tinanong ko siya, "Anong kurso naman 'yong gusto mong ano?" Ano bang gustom ano bang pinakamagandang kurso nga, na ano, walang masyadong math. Ay, sabi niya pharmacy?
Ah, okey. Mm. Ah, okey. Mm. Mm. Pharmacy. Wow, okey.
Oo, sabi niya pharmacy daw. Hala! Kaloka. Eh, pagka-enroll ko na ng ano, ng pharmacy parang
Mm.
Hindi naman totoo na walang math. Eh, puro math kami. My God!
Ah, gano'n ba? <chuckles> Oo.
Oo, nakakaasar kasi nga laging
O, kumbaga nabigla ka rin.
Oo, na-shock ako, na-sho shocking moment. Ang daming calculation kasi siyempre yung mga chemicals, ‘pag gagawa kami ng ano, mga experiment 'tsaka mga gamot, eh, kailangan talaga accurate talaga yung yung Math mo. Kasi kung hindi, hindi puwede, hindi talaga puwede. Mm. Ikaw ba, iinom ka ng gamot na mali yung calculation ng ano, hmm, ‘di ba?
Mm. Mhm. Mm. Okey. Ay, siyempre, ah, mm. Dapat nasa tama. Mm.
Tap Tama, oo. So, ayun, kaloka. Meron pa kaming mga andami naming ano, andami naming Chemistry. Hala, may, ah, may Organic Chemistry 1 and 2, may, ah, Inorg Chemistry 1 and 2, din, tapos, ah, bale 4 ‘yon dahil may, ah, lecture pa, may laboratory pa. Hala, kaloka. Tapos andami, mayroon pang, ah, Pharmacognosy, yung mga pagdidiskubre ng mga, ah, mga gamot galing sa halaman, ganiyan, oh. Tapos, ‘yon ang hirap-hirap talaga kasi, um, sob sobrang hirap nung, um, kurso tapos
Mhm. Hmm. Mm. Mm. Mm. Okey. Mm.
Mayro'n pa akong dalawang anak na kailangan kong alagaan. Hmm.
Hmm. So, kumbaga parang napaka-challenging pala ng nang nay nangyari sa'yo. Ah, una nabanggit mo na hindi ka kaagad nakapag-aral dahil nawalan nga ng trabaho yung magulang mo. At ngayon na mayro'n ka ng dalawang anak, at 'yong co-partner mo lang pala, ah, co-parents mo pala, ah, inalok ka na makapag-aral, yan. Napakaganda naman talaga niyan, sa totoo lang. Pero, ah, ngayon na nakakaranas ka na ng, ah, noon na nakakaranas ka ng pagbabago sa environment mo. Ano naman yong para bang ginawa mo para ma-overcome mo yung mga sitwasyon?
Yon. Eh, siyempre dahil Pilipino tayo, resilient tayo. Ga alam mo ginawa ko, um, dahil nga yung, ah, tabi ng, ah, college na pinapasukan ko, eh, meron din silang, ah, parang elementary at high school na section. So, ang ginawa ko dinala in-enroll ko na din yong mga anak ko do'n, para sabay-sabay na kaming papasok mag-iina, mm. So, kada umaga ganiyan ang routine namin, papasok kami sabay-sabay. Kung sabay-sabay kaming maliligo, ganiyan, bago pumasok. Tapos, 'kapagka lunch ta ah, lunch break ayun kapag pinapayagan silang lumabas o sabay-sabay kami, ah, kakain ganiyan sa canteen. <chuckles> Tapos ano, 'kapagka kunwari ano, bigla na lang may emergency na, eh, wala na silang pasok or something, wala silang teacher, um, dinadala ko sila do'n sa ano, sa classroom ko.
Mm. Mm. Okey. Oh, ang galing naman ng diskarte. Mm. Mm. Mm. Ang galing, ah. Mm. Mm. Mm. Oo.
Oo, tapos hindi naman nagrereklamo yung ano, yung mga professor. Tapos yung dean, hindi rin naman nag nagrereklamo kasi nga, ano eh, um, nakaka-relate sila. Kasi no’ng nag-masteral yung dean ko tsaka doctorate, nag-doctorate siya, dala-dala niya yung pamangkin niya na ano, na inaalagaan niya sa s sa ano din, sa graduate school.
Mm, ang galing naman. Mm. Oo. Hmm. Kaya pala nakaka-relate din pala yung
Yes. So, nakaka-relate sila, then hmm. Hindi kasi siya binay biniyayaan ng anak, kaya ayun, siya yun nag-aalaga ng kanyang pamangkin, ang bebe niya, o
yung professor niyo, mm. Alam mo yung Ah, ganun ba? Oo, nakakalungkot naman yun. Mm. Pero eto, ‘di ba, nag-aaral ka na, tapos, um, meron bang para bang mga naging kaibigan ka sa paaralan ninyo diyaan? Tapos, ah, paano mo in-explain din yung sitwasyon mo doon sa kaibigan mo, dahil nga meron sabay-sabay kayong 3 na nag-aaral na, mm. Mm.
<chuckles> Alam mo no'ng una talaga grabe. Um, ang pag-aano sa'kin lagi akong pinapagalitan. Oo kasi nga blonde yung buhok ko naka-bleach, tapos ano minsan nga sinabihan ako ng Dean namin na ano
Mm. Ah, talaga ba? Oo. Mhm. Mm.
"Bakit? Artista ka ba?" ginanon ako. Kasi bawal nga, bawal nga yung ano, blonde yung buhok. Eh, sabi ko sa kanya, eh, oo gustong-gusto ko pa naman yung buhok ko ang ganda-ganda pa naman ng ano, pagkaka-ano, naka-rebond pa tapos naka naka-bleach pa parang talagang, pang-koreana, gano'n <chuckles> yung mga, pang-K-pop gano'n. Eh
Ah, okey. Mm. Medyo mahigpit pala pagdating sa ganoon. Mm. <chuckles> Oo. <chuckles> Mm.
Ayun simula pero inulan ako ng gano'n na sobrang dami ng ano sa'kin ng, ah, parang
Ano ba 'yan? Discrimination ba 'yan ang nangyayari? Mm.
Oo, parang inaano ako. Oo, tapos 'di siyempre mag-aadjust din ako dahil nga 12 yung, ah, agwat ko do'n sa mga kaklase ko.
Mm.
Oo tapos eh, hindi naman nanatiling gano'n kasi, ah, kahit na ganun 'yun nangyari actually Sinita na, na 'din ako nung ano 'yung parang Proctor namin, <chuckles> na parang disip disi disiplinary namin na ano board. Na dahil nga 'din dun sa buhok ko. 'Di ayun ginawa ko 'di, ginawa ko na lang siyang, ah, dark red para hindi masyadong pansinin, gano'n. Eh, i iniba ko na lang then, Ah, after that parang, ah, pum lagi kong ang ginawa ginagawa ko pumupunta ko talaga sa faculty para, ah, una munang ginawa ko dun is, ah, talagang naging active ako na mag-participate sa, mga schoolwork tapos mga extra culi curricular.
Oo. Mm. Hmm, okey. Mm. Okey. Mm. Mm.
Naging akong ano, ah, parte ng student council ganyan. Eh, kasi para ano, para 'yong magfit-in ba ako parang gano'n. Tapos ayun, kamukat-mukat mo, kamukat-mukat mo napamahal na sa, napamahal sila sa o nakuha ko ang loob nila, gano'n. Hindi ko naman talaga sinasadya parang, ah, instinct ko lang naman talaga na gawin 'yon kasi talagang matulungin din ako, kunwari. Ah, kasi nakakaasar 'di ba, kung kung kunwari ikaw 'yong professor tapos hindi mo ma-figure out kung paano i paganahin 'yong projector, may mga problema ganyan sa computer mo, tapos, ah, nakatambay lang kayo sa klase parang nakatunganga lang kayo nag-i-start bago mag-start 'yong ano. Eh, siyempre tulungan mo na para makapag-start na kayo agad, kasi sayang ang oras. Gano'n kasi ako parang mm.
Bakit mo naman ginawa 'yun? Mm. Mm. Ah, okey 'yun pala ang dahilan. Ang galing naman. <chuckles> Mm. Mm. Ah, okey. Hmm. Mm. Oo nga. Mm. Mm. Alam mo maganda hmm. Mm. Maganda 'yan na kumbaga parang gumawa ka ng paraan para, mapalapit sa 'yung kalooban nila sa 'yo, kasi mahirap nga naman katulad nung nasabi mo, na lagi kang pinapagalitan, napapansin ka, dahil sa iyong blonde hair, 'di ba? <chuckles> Kaya naman okey, 'yang diskarte mo, ano pa 'yung mga, ah, kakaiba na ginawa mo para, alam mo 'yun 'yung mga kaklase mo, kasi mga bata pa 'yung mga kaklase mo 'di ba? Kaya um, ano 'yung ginawa mo pa para, ma maging malapit kayo sa isa't-isa?
Yes. Ayun, 'di parang, ah, 'kapagka may kailangan sila, hala, lagi na nila akong tinatawag. Tapos, ah, ah, mini-make sure ko na, ah, matutulungan ko talaga sila do'n sa mga problema nila. Tapos, ah, ang number one na technique diyan para mapalapit ka talaga do'n sa mga kaklase mo, eh. Pagka-ano, magdala ka ng 'pag may mga quiz o kaya may mga let's say, ah, mga essay, or ganyan may mga pa-activity. Dapat meron kang isang may madala, ah, may dala kang ano makapal na ano, <chuckles> na yellow pad. <chuckles> Kasi, maghihingian yung mga 'yan. Oo, maghihingian 'yang mga yan. Tapos, hihingi sila sa'kin. O sige 'yan pamigay lang ako ng yellow pad diyan. O, hanggang sa nakilala na nila ako na ano parang, ah, jolly. Ayun, isa pa yung ginagawa ko 'pagka wala yung ano, walang prof o kaya bakante yung oras, 'yan may dala-dala akong Bluetooth speaker, tapos ano papatugtog na ako para ano malibang yung mga kaklase ko. Tapos, mm, tapos tinutulungan ko din sila 'kapagka mayro'n silang hindi maintindihan, ganyan. Oo, tap hmm.
Mm. Mm. Hmm, galing. Mm. Mm. Ah, okey. Mhm. Mm. Mm. Okey. Mm. Mm. Mhm. Oo nga naman. Oo tama din. Mm. Mm. Eh, eh, sa eto naman, ah, gusto ko sanang tanungin kita. No'ng nag-aaral ka na, ah, may dalawa ka ng anak, tapos, nag-aaral din yung anak mo. Paano naman nama-manage yung iyong, ah, schedule sa, ah, pagtuturo din sa iyong, ah, anak at sa iyong pag-aaral?
Ah, doon naman pumapasok yung, ano, ah, boundaries. Mhm. Kapagka nasa school ako, kasi usually, ano eh, ang pasok namin sa school, halos tuma tumatagal kami ng 12 hours mahigit, kasi sa dami nga ng mga laboratory namin na ginagawa. So, ah, kunwari, magpapagawa yung professor namin ng mga ano, mga 10 o 5 o 10 products, oh, eh, pa'no mo tatapusin ‘yon agad-agad, eh, naghihiraman kayo ng resources, like yung mga stove and yung mga weighing scale. Eh, so, ang ginagawa ko, ah, parang kung ano yung mga, ah, trabaho ko sa school, like kunwari mayroong, ah, assignment ngayon na binigay, bibigay ko na iaano ko yung, ah, parang ang gagawin ko, gagawin ko na siya ngayon sa school habang bakante, gano’n. Oo.
Mm. Okey. Oh, ang tagal no'n. Mm. Oo nga naman. Tama. Mm. Mm, okey. Ah, okey. So, kumbaga, para bang isinisingit mo sa extra time mo na wala kang ginagawa sa school para matapos na agad ang assignment mo, at, ah, para magkaroon ka pa ng ibang time na may magawa pang iba, tama ba?
Mm, totoo. Tapos, doon na 'ko doon na din ako nagre-review, hmm, lahat-lahat, para pag-uwi ko sa bahay, ah, ang aanuhin ko naman, aatupagin ko naman is yung mga assignment ng mga anak ko. Oo, tutulu tuturu yes, tuturuan ko naman sila. So, minsan nga nagtataka sila ba’t 'di daw ako nag hindi daw ako nakikitang nagre-review dito sa bahay. Eh, eh sabi ko, ginawa ko na doon sa school. Alam mo kasi, pinaka, ah, unang-unang technique diyan, para hindi ka mahirapan sa pagre-review mo, ah, at sa mga klase mo, eh makinig ka kapagka ano, nagtuturo para para kapagka nagre-review ka, nire-recall mo nalang talaga. Hmm. Hmm, kasi yung mga ibang mga kaklase ko, ang ginagawa nila, nag nagce-cellphone-cellphone habang ano, nagtuturo. Ngayon, hirap na hirap silang i-learn yung, ah, mga aral nang sarili nila. O, mamaya, oh, parang oh, ‘di ba?
Mm, galing, ah. Mm. Hmm, ang sipag, ah. Mm. <snorts> Oo. Mm. Oo. Hmm. Okey. Mm, tama naman. Mm. Oo nga naman. Mm. Nakaka-distract nga naman talaga yung, ah, may cellphone. Pero eto ha, um, kung ikaw ay babalik sa panahon na bata ka pa, tapos, um, nalaman mo na, nakita mo na ngayon, noon na, ah, nawalan ng trabaho ang tatay mo, hindi ka nakapag-aral, tapos medyo yun, may edad ka na bago ka pa muling nakapag-aral. Ano yung, ah, gusto mong baguhin kung makakabalik ka sa gano'ng panahon, at ano yung sasabihin mo sa younger self mo para sa pag-aaral?
Mm. Siguro ang, ah, ano, sasabihin ang naisip ko diyan talaga, ang pinakanaiisip ko, eh, sana buhay pa yung ano ko, yung biological father ko.
Mm. Ah, okey.
Kasi yung biological father ko talaga, napakabait daw no'n, sabi ng nanay ko. Talagang, ah, hindi ka daw pababayaan tsaka talagang, nagkukusa hindi na daw kailangang, ah, manghingi ng, ah, pera bago bago ka pa bigyan, talagang kusa lang. So, 'yon yung babaguhin ko, siguro na sana buhay pa yung tatay ko na tunay, para sana hindi kami naghirap ng ganito. Oo, at siyempre, sana mas maganda yung kinabukasan na, ah, maibibigay ko sa mga anak ko. Mm, tsaka siguro masasabi ko sa sarili ko, nung bata pa ako, ah, "Magpakatatag ka ineng, hmm, marami ka pang kakaining bigas, ah, at hindi lahat ng problema ay nagtatagal, na matatapos din", mm.
Mm. Mm. Oo nga naman. Mm. Mm. Ay, oo nga naman. Mm. Mm, okey. Mm. Okey. Hmm, alright. Mm. Okey, alam mo, talagang natuwa ako sa mga sinabi mo at maraming-maraming salamat sa oras mo.
Hmm, salamat din.
Mm.